อืม ก็คือเราอะอยากให้คุณน่ะ อ่า โฟกัสที่ตัวเองอะค่ะ เราไม่ต้องสนใจเลยว่า คนอื่นเขาจะมอง จริง ๆ อะบางทีอาจจะเป็นแค่ความคิดลวงตาที่เราสร้างขึ้นมาก็ได้ คนอื่นอาจจะไม่ ไม่ได้คิดอะไรก็ได้ เท่าที่ฟังคุณมาตั้งแต่แรก คุณบอกว่า หลาย ๆ คนมองเห็นศักยภาพ มองเห็นผลงานของคุณ แล้วก็ชื่นชมคุณ อันนั้นน่ะเป็นสิ่งที่เพียงพอแล้วนะคะ ให้โฟกัสกับคนที่ เอ่อ ชื่นชมเราจริง ๆ เห็น เห็นความดีที่เราทำจริง ๆ แล้วก็โฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักน่ะค่ะ ถ้าสมมุติว่า รู้สึกว่า มีใครเหมือนเขม่น หรือแบบ เอ่อ ส่งพลังงานลบ ๆ มาให้ ไรเงี้ย ก็ไม่ต้องไปสนใจเขาค่ะ เราก็แค่ทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดเท่านั้นเอง อือ
ค่ะ ค่ะ อ๋อ อา ค่ะ เอาจริง ๆ ก็เหมือนที่คุณบอกอะค่ะว่า เราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดน่ะเนาะ แล้วแบบว่าเหมือน เหมือนเราอะ บางทีอะก็แอบคิดนะคะว่า อยากให้เจ้ามะนายอะมองเราสักทีว่าแบบ เหมือนเราพร้อมแล้วนะ แล้วให้เขาเดินมาบอกอะค่ะว่า เป็นแบบว่า เออ เราทำผลงานดีเนาะ ควรเลื่อนขั้นแล้ว แบบ เหมือนแบบว่าเรากำลังจินตนาการ แต่โลกความเป็นจริง ณ วันนี้กับเราอะค่ะ คือมันไม่ใช่เลยอะค่ะ เหมือนเราจะต้องแบบเสนอ แบบว่าเหมือนเสนอตัวเอง แล้วก็ต้องพูด แล้วก็ต้องแสดงออกว่าพร้อม อย่างเงี้ย คุณคิดว่าเราแบบจินตนาการมากไปไหมอะคะ?
ค่ะ ใช่ค่ะ อืม เขาอาจจะยุ่ง เขาอาจ จะยุ่งหรือเปล่า? <chuckles> เออ ๆ ๆ ค่ะ ค่ะ ไม่ ไม่ใช่เรื่องจินตนา ไม่ใช่เรื่องจินตนาการเลยค่ะ เราไม่ผิดเลยที่เราจะ จะพิสูจน์ตัวเอง อยากจะก้าวหน้า อยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ เออ เอาเรื่องพรุ่งนี้ไปพูดได้นะ ตอนที่ ตอนที่ไปพูดกับเขาอะค่ะ เขาบอกว่าเนี่ย เราอะรู้สึกว่า เราก็ทำผลงานมาได้ดีพอสมควรเลยนะ แล้วก็มีผลงานนี่ ๆ ๆ ๆ ไปด้วย เราก็บอกเขาว่า เนี่ยเราอะอยากจะ เอ่อ ได้รับความท้าทายที่มากขึ้น อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่มากขึ้น แล้วก็อยากที่จะลองทำตำแหน่งนี้ด้วย อืม
ค่ะ อ้อ ค่ะ อ้อ อันนี้ดีมาก ๆ เลยค่ะ วันนี้ขอบคุณมาก ๆ นะคะ รู้สึกโล่งใจ แล้วก็มั่นใจมากขึ้นค่ะ เพราะว่าคิดกับตัวเอง ณ ตอนนี้จากที่คุณให้กำลังใจแล้วก็คำปรึกษามาอะค่ะว่า ถ้าเราไม่ขอตอนเนี้ย ไม่นานน่ะคนอื่นก็คงตัดหน้าเราไปเนาะ วันนี้แบบว่า เดี๋ยวจะไปทำตามที่บอกเลยนะคะ วันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ
ค่ะ ใช่ ถูกต้องค่ะ อือ ยินดีมากเลยค่ะ